जी मैं आपसे अपनी अ, परेशानी एक ज़ाहिर करना चाहती हूँ और अ, जैसे कि अ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी कुछ समय पर पहले जो है नौकरी छूटने की वजह से अ, आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और जिस वजह से मुझे अपने डेली खर्चों में, रोज़मर्रा के खर्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और मुझे नौकरी छूटने के बाद अपने भविष्य को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ कि मैं आगे नौकरी कैसे कर पाऊँगी? क्योंकि आजकल एआई के चलते अब मार्केट में जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं लेकिन मेरे खर्चे जो हैं, वो बंधे हुए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है मेरे साथ, मेरे माता-पिता भी रहते हैं। और रोज़मर्रा के घर खर्च चलाने में मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि पहले मेरी नौकरी में जो आय थी वो काफ़ी अच्छी थी जिस वजह से मैं खुला खर्च कर पाती थी, घूमने भी जा पाती थी और अपने माता-पिता का ध्यान अच्छे से रख पाती थी। उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाती थी। लेकिन कुछ समय पहले ही मेरी नौकरी जो है वो छूट गई है जिस वजह से मैं अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति पे भी बहुत प्रभाव आया है। और जो मेरी नौकरी थी वो बहुत ही 1 अच्छे लेवल की थी और मैं काफ़ी समय से वहाँ पे काम कर रही थी। तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि मैं अपने भविष्य को कैसे उज्ज्वल करूँ या किस प्रकार नौकरी की मैं तलाश करूँ या ऐसी नौकरी में कैसे तलाश करूँ जिससे मेरा भविष्य उज्ज्वल हो सके? और मुझे फ्यूचर में अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें। क्या आप मुझे सुझाव सकते हैं?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने आपकी बात समझी। आपकी नौकरी लाइक हाल ही में त गई है। तो पहले प कुछ, कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं उसके बारे में। अ, जी पहले आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपके बताया आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है अभी तो आपकी आर्थिक स्थिति अभी कैसी है? आपके पास कुछ सेविंग्स है पहले की आपने कुछ लाइक पैसे बचाए थे अपने बुरे समय के लिए आप कैसे कर रही हैं उसके लिए?
जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी एक बहुत ही अच्छे लेवल की थी। और उसमें मैं अपने जो खर्चे थे रोज़मर्रा के वो बहुत खुले र करती थी। मतलब किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करती थी हाँ, जो ज़रूरी होते थे वो भी करती थी। लेकिन जैसे कभी बाहर घूमना, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना वग़ैरह खाना ये भी हम लोग अ, हफ़्ते में या एवरी संडे जो हम कह सकते हैं रविवार के रविवार हम चले जाते थे। और मेरी सेविंग्स भी हैं लेकिन इतनी सेविंग्स मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अच्छी अ, अपॉर्च्युनिटी है जो कि मुझे लगता था कि काफ़ी लंबे ये जाएगी मेरा अच्छा रोल था एक अच्छा पद मुझे मिला हुआ था। तो नौकरी बहुत अच्छी थी और मेरे सबके साथ बहुत अच्छे संबंध थे मेरे सीनियर्स के साथ लेकिन अचानक से ऐसा हो गया और मैंने तो इतनी सेविंग्स भी नहीं की हुई थी और मुझे पता नहीं था कि अचानक से मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और ये तो बहुत ही बुरा हुआ मतलब मेरे साथ अचानक से मुझे सदमा-सा लग गया और मुझे इस बारे में सोच-सोच के मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि मतलब मेरे खर्चे आगे मैं कैसे मैनेज करूँगी रोज़मर्रा की जो मेरी अ, ज़रूरतें हैं मैं उनकी पूर्ति कैसे करूँगी? जैसे कि मतलब मुझे अ, जो है अपने बच्चों की स्कूल की फीस वग़ैरह भरनी है, मकान का किराया भी मुझे भरना है। और एक नौकरी ही थी जिसके ज़रिए मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रही थी और मेरे घर में अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम और है नहीं है क्योंकि सब मेरे पे ही आत्मनिर्भर थे। तो इस वजह से मेरे को बहुत परेशानी हो रही है और सोच-सोच के मतलब मुझे चिंता खाए जा रही है कि मैं क्या करूँ अब आगे?
जी, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल, जैसे कि समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपके पास कुछ सेविंग्स थी। पर आप जब इतने अच्छे पद पे होते हैं, तो कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि हाँ, क्या ही अगर बुरा होगा और मैं अगर कुछ बुरा होगा, तो सँभाल ही लूँगी। तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपके पास अभी जैसे, जो भी आप जैसे बता रहे हैं, कि अभी आप सेविंग्स पे ही चल रही हैं, अपनी। कहीं न कहीं आप पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ है, तो आप उसी से अभी अ, उसी का यू इस्तेमाल करिए, जो भी आपने करी थी। तो अभी आपके पास कितना समय है, मतलब कि आप बिल्कुल ही मतलब आप उस कंडीशन में आ जाएँगी कि अब बिल्कुल ही अब इसके आगे नहीं चल पाएगा। और आपके पास उसके लिए कौन-से कौन-से संसाधन उपलब्ध हैं, इसके अलावा? आप कुस कुछ बता पाएँगे उनके बारे में प्लीज़?
अ, मेरे साथ मेरे जो हैं अ, हस्बैंड रहते हैं। वो भी जॉब करते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कि वो घर ख़र्च भी अच्छे से चला पाएँ। क्योंकि मेरी सैलरी जो थी, वो उस लेवल की थी मतलब अगर वो नहीं भी जॉब करते तभी मैं अच्छे से मैनेज़ कर सकती थी। और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते हैं। वो कि जैसे कि, आप जानते हैं कि वो बुजुर्ग हैं, तो बुज़ुर्गों को जो है अ, एक ऐज़ के बाद नौकरी नहीं मिल पाती है और वो भी इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो उनकी देखभाल भी जो है कहीं न कहीं मुझे करनी होती है, उनके रोज़मर्रा की दवाइयों के ख़र्चे हो गए या कोई शादी, पार्टी में जैसे जाना है तो किसी को कोई उपहार देना हो, तो भी उसमें भी जो है मैं बहुत मदद करती हूँ उनकी। या घर में कोई फ़ंक्शन आ जाए या घर के छोटे-छोटे जो काम होते हैं, उसमें भी मैं बहुत मदद करती थी फ़ाइनेंशियली। तो, ऐसा मैंने ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने अपने लिए सेव करके रखा है या कोई बहुत अच्छी मैंने सेविंग्स की हुई हैं। क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी जॉब है, ठीक है, चलता रहेगा इतनी सेविंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। और मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं है कि वो रोज़मर्रा से हट के कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ, जिससे कि हम अपने जीवन को एन्जॉय कर पाएँ।
जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपकी अ, स्थिति समझ पा रहा हूँ। तो मुझे आप एक और बात बताइए कि आप अपनी स्थिति जो आपका जिस अभी हैं, जिस जगह पे, आप उसको लेके कैसा महसूस करती हैं? मतलब आपको कैसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कैसा महसूस होता है इन सब चीज़ों को सोच के, जैसा आप मुझे बता रही हैं इन सब चीज़ों के बारे में?
जी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मैं बहुत परेशानी उ, में रहती हूँ कि जैसे सैलरी एक खत्म होने के बाद एक हमारी फिक्स इनकम होती है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ए सैलरी पर्सन जो है वो पूरी तरीके से अपनी तनख़्वाह पर ही निर्भर होता है, हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। तो इसलिए हमें, हमेशा सैलरी पे ही निर्भर रहना पड़ता है, जैसे ही सैलरी आती है हमारी ईएमआईस वग़ैरह जो होती है, हमें वो भी देनी पड़ती है, मकान का किराया जो है, हमें देना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की फीसें देनी पड़ती हैं, तो बस एक सेविंग्स को भी मैं कुछ हद तक ही खर्च कर सकती हूँ, उसके बाद तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा? या मैं नौकरी ढूँढ रखने की कोशिश कर रही हूँ। पर मुझे उतनी अच्छी मतलब अभी मिल नहीं रही नौकरी अ, तो मुझे लग नहीं रहा कि मतलब मेरा भविष्य आगे कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत परेशान हूँ।
और अ, मैं आपसे एक आखिरी बात जानना चाहूँगा कि आप जैसे आप बता रहे हैं, आप नौकरी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस तरह की नौकरी चाहते हो? और आपके, मतलब आपका क्या क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं? कुछ आप उसके में बता पाएँगे थोड़ा-सा मुझे?
जी। मैंने जो है अ, पहले एक अ, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो है मैंने काम किया था, यात्राओं से संबंधित मेरा जो था वो काम था, जैसे टिकट वग़ैरह मैं बुक करती थी, मतलब मेरा बैकएंड का ही काम था। तो मैं उसी क्षेत्र मैं जो है अ, नौकरी ढूँढना पसंद करती हूँ। जो कि बहुत अच्छा काम था और मैं वहाँ पे एक अ, टीम लीडर की पोस्ट पे थी। मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी और बाकी मेरे मैनेजर्स के साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे, जो मुझे समय-समय पर सपोर्ट करते थे। तो मेरी जो वहाँ पे ए बहुत अच्छी जान-पहचान थी।
अ, जी बिल्कुल। मैं आपकी समस्या बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपकी अब, नौकरी नहीं है, तो आपको काफ़ी किस क कठिनाइयों का अम अ, सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको अब सुझाव देना चाहूँगा इसके ऊपर, कि देखिए, पहले तो आप जो है निराश मत होइए देखिए बहुत बड़ी बात होती है नौकरी छूटना कहीं न कहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप के पूरे घर के खर्चा आपके ऊपर है, आपके बच्चों की कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियाँ आप पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके घर की। तो पहले तो आपको एक तो है निराश नहीं होना, और दूसरा मुझे ये लगता है कि आप प्ली आप जो है आस-पास देखिए, आप पूरा अच्छे से द देखिए कि आस-पास आपको कौन-सी नौकरी करनी है, देखिए आप शायद उस लेवल की नौकरी शायद अभी ना मिल पा रही हो, जो आप जिस लेवल पे आप थे। तो आप थोड़ा-सा आप देखिए कि अगर मैं थोड़ा कम लेवल पे भी जा पाऊँ। देखिए अभी आपके पास कोई स्रो कोई तरीका नहीं है पैसों का बट कहीं न कहीं अगर आप थोड़े से कम पे भी अगर आप थोड़ा वो कर सकती हैं, कि हाँ थोड़ा अपने खर्चे कर थोड़े कम करके अगर आप कर सकती हैं कि हाँ, थोड़ी कम सैलरी लेकर मैं एक, ज एटलीस्ट अभी के लिए अभी के लिए मैं एक नौकरी ले लूँ। तो उससे आपको कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में तनाव कम महसूस होगा, क्योंकि देखिए पैसे तो अभी आप आ ही नहीं रहे। अभी अपनी सेविंग्स ही यूज़ कर रहे हैं कहीं न कहीं, जो आपको बिल्कुल एक तनाव में डाल रही हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रही है। अगर आप एक जॉब ले लेती हैं, जिसमें आपको थोड़ा कम पैसे ही मिल रहे हों, तो आपको एक तरह से एक थोड़ा-सा मेरे को लगता है, थोड़ा-सा एक राहत मिलेगी कहीं न कहीं। जो आपको एक फिर एक बेटर जॉब को देखने कु की तरफ आपको प्रेरित करेंगी। तो मेरे को लगता है कि पहले तो आप एक जॉब देखना शुरू करिए और दूसरी बात मेरे को पता है बहुत निराशा होती है जॉब मतलब, ढूँढना और मिलना इतना आसान नहीं है आज के ज़माने में। तो मेरे को लगता है उस निराशा से निपटने के लिए भी, आपको थोड़ा-सा एक तो आपको थोड़ा योगा करनी चाहिए, थोड़ा-सा अपने मा पहले अपने मन को शांत करिए, कि आप अगर बिकॉज़ क्योंकि अगर आप ही चिंता में आ गए, तो जो आपके साथ में जो जिन जिनकी जिम्मेदारियाँ आप पे हैं, उनको उनका कौन ध्यान रखेगा? तो आप अपना भी बहुत ध्यान आपको रखना की बहुत आवश्यकता है, कि अपना भी ध्यान रखिए। ताकि अपने साथ वालों का ध्यान आप रख पाए ढँग से, क्योंकि अगर आप अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे, अगर आपकी तबीयत तो कुछ हो गया तो उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो मुझे यही लगता है कि आप पहले तो अपना आत्मविश्वास मत खोइए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। मुझे बिल्कुल लगता है कि आप जो है विश्वास रखेंगे, आप नौकरी की तरफ देखेंगे, जो थोड़ी-सी कम भी हो, जो थोड़ी-सी अ, बिल्कुल उस लेवल की ना हो जो आप बता रहे हैं। तो आप मुझे लगता है कहीं न कहीं कु थोड़ा-सा आपको एक राहत मिलेगी, अगर आपको राहत मिलना शुरू होगी, तो आप फिर, एक अच्छी और उससे बेटर चीज़ की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप, एक बार देखना शुरू करिए और अपना पूरा अच्छे से ज़ोर लगाइए। मेरे को अ, मेरे को बिल्कुल पता है कि आपको कोई ना कोई अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी।
जी। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि मेरे को निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो माहौल ऐसा बन जाता है कि निराशा हो जाती है। पर जैसे अभी आपने मुझे सुझाव दिया कि मुझे नई नौकरी, जो अभी कम सैलरी पर भी अगर मिले तो मुझे उसको अभी जॉइन करना चाहिए। तो आपकी राय कहीं न कहीं मुझे सही लगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी कुछ छोटी-मोटी नौकरी अगर पकड़ती हूँ जिससे मेरे घर का गुज़ारा चल सके और मैं अपने घर में मदद कर पाऊँ, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरे और मेरे परिवार के लिए। तो मुझे आपकी ये जो एडवाइस है, ये जो आपने मुझे राय दी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आशा करती हूँ कि अगर इस राय को मैं अपने जीवन में अपनाऊँगी तो कहीं न कहीं शायद मेरा भविष्य उज्ज्वल हो पाए और मेरी जो नौकरी है वो धीरे-धीरे छोटी एक सैलरी से लेके और आगे अच्छी इनकम मुझे मिल पाए।
जी, बिल्कुल और मैं भी आशा करता हूँ कि भविष्य बहुत अच्छा जाए, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल हो और मैं को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेहनत करिए, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी में ध्यान दीजिए। और आशा करता हूँ आपसे फ़िर से बात करने का मौका मिलेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।